Lô, chào bạn nha. Ừm, rất vui được gặp bạn tối ngày hôm nay này. Không biết là tối ngày hôm nay của bạn thế nào ha?
Hello. Nay của mình thì như mọi ngày thôi, <laughs> đều, ờ, tập thể dục xong rồi ăn uống, rồi ngồi vào làm việc. Của bạn thì như nào?
Ờ, mình cũng thế thôi à. Nói chung là công việc hàng ngày, nói chung cũng đi làm từ sáng đến tối về, xong rồi cũng, a, ăn uống rồi nghỉ ngơi, xong rồi, ờ, chuẩn bị cho công việc thôi. Thì không biết là cái cuộc sống của bạn ấy thì nó cũng thường ngày nào nó cũng xảy ra, nó đều đặn như vậy. Nó có từng trải qua những cái biến cố hay là những cái khó khăn nào mà bạn cảm thấy là nó bị ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn quá nhiều hông? Hay là nó chỉ bình bình, ngày qua ngày vậy thôi?
Thật ra là cuộc sống của mình khá là yên ổn, nó cứ ổn định như thế ngày qua ngày luôn, nó khá lặp lại giống nhau. Nhưng mà để mà nói về, ờ, bài học quý giá mà à, để mà nói về bài học mà mình đã trải qua trước đó thì mình sẽ nói là bài học trong công việc của mình nhá. Mình thì mới đi làm được tầm 1 năm sau khi, ơ, tốt nghiệp đại học thôi, nên là cũng có khá nhiều va vấp khi mà bắt đầu một công việc mới. Thì mình hiện tại đang làm, ờ, logistics. Mình hiện tại đang nằm trong ngành logistics. Và mỗi khi mà có một cái vấn đề gì đấy liên quan đến, ơ
À, à. À. Ừm, đúng rồi đó. À, đúng rồi.
container chẳng hạn, đó, container thì sẽ liên quan đến rất nh rất nhiều tiền. Chỉ hôm đó thì mình nhớ là mình ờ, đó đó là một lô DG tức là một lô hàng nguy hiểm á. Hàng đấy là cần phải có các ờ, nó nó là hàng nguy hiểm thôi. Nhưng mà thực ra là <laughs> thực ra là nó nà, kiểu, hàng, ờ, mà có hại cho môi trường biển, cũng là được gọi là hàng nguy hiểm rồi. Đó. Thì hôm đấy là mình làm hàng pin, ờ, kiểu, pin lithium battery ấy. Ờ, pin, kiểu, thế là nó c ờ, có hại cho môi trường biển. Đó, thì, ờ, có một điều rất quan trọng là phải, ờ, tải chứng từ của những cái, ơ, liên quan đến cái đấy lên trên một cái hệ thống, ờ.
Ừm. Ờ, vậy hả? Ừm, đúng rồi đó. À. À. Chứng từ làm sao bạn ha? Chứng từ nó như thế nào mình cũng cũng cũng chưa có hiểu lắm ấy.
Chứng từ á.
Ừm, ý là cái chứng từ đó là về về cái gì bạn ha, tức là về cái kiện container đó, hay là sao ha?
Ừ, chứng từ. Ừm, đúng rồi. Về cái container đó, về, ờ, những cái gì có trong đấy nó có số cân bao nhiêu, rồi nó có bao nhiêu kiện ở trong cái container đấy, rồi phải tải cái đấy lên. Ừ, đúng rồi, cái đấy nó hơi chuyên ngành ấy. Nói chung, ơ, ừ, phải tải nó lên và nếu mà tải lên muộn thì sẽ bị phạt.
Ừm, nghe có phức tạp quá ha? Ờ.
Phạt tầm ờ, ờ, đúng rồi, phạt tiền á, phạt tiền tầm $500 1 lần phạt.
Khó nha, khó đó. Mình Trời ơi!
Ừ, và lần đấy thì
Mình nghe là mình cũng khó khăn đấy.
Hử? Sao hả?
Mình nghe là thấy khó đó.
Ừ, đúng rồi. Trong cái ngành này là thế mà. Nên là lô lúc đấy là mình mới làm cái lô đấy đầu tiên mà. Xong rồi, ờ, thi lúc đấy thì mình làm làm đến cái cái giai đoạn mà sub, ờ, submit chứng từ lên, đúng không? Là đã gần xong rồi. Nhưng mà đến lúc ấy là cảm giác là gần xong rồi là thở phào rồi đấy. Tại vì rất ít khi phải làm hàng nguy hiểm, thế nên là quên mất cái việc là phải gửi chứng từ lên hệ thống. Và sau khi mà quên ấy mà bị hệ thống cảnh báo ấy, thì, ờ, lúc đấy là mình lại bị ừ, <laughs> bị lỗi, lỗi đấy xong bị phạt năm tr ơ, $500 luôn. Ừ, ghê lắm. Bị phạt $500, thế xong rồi, à, xong rồi gì nhở, xong rồi
Thôi xong rồi! Trời ơi, dữ vậy trời! Trời, trời ơi, khó nha!
ờ, mình đã gửi mail, ờ, gửi email cho sếp này, rồi, ờ, phải giải trình lý do tại sao lại quên submit cái chứng từ đấy. Rồi, ờ, cách giải quyết cho những lần sau là gì để hạn chế cái việc đấy đi. Đó, xong rồi, ờ, sau khi
Ừm. Nhưng mà lúc đấy thì bạn cảm thấy như thế nào?
Lúc đấy cảm thấy rất là lo lắng hồi hộp, <chuckles> rồi lần đầu tiên gặp, ờ, một là việc như thế mà. Lúc đấy là mình vừa mới đi làm thôi, mà đã gặp cái lô hàng nguy hiểm này rồi. Trời ơi!
Ờ. Tính ra là cũng cảm thấy sốc á, tại vì cũng mình cũng mới ra trường, mình mới đi làm. Mà bây giờ cái kiện hàng nó cũng khá là lớn và nó cái quy mô khá là nhiều ha. Thành ra mình nghĩ là không thực sự là nếu mà đổi lại là bản thân mình thì mình cũng không biết được là mình sẽ phải đối mặt với nó như thế nào luôn. Nhưng mà cái lúc mà bạn, ờ, gặp cái trường hợp đó ấy, thì bạn đã vượt qua nó mà bạn giải quyết vấn đề đó như thế nào rồi?
Ờ, đúng rồi. Ừm, thì khi đấy mình sẽ hỏi ý kiến từ các anh chị mà đã đi trước, các anh chị mentor của mình là là làm cách nào? Thì các anh chị ấy sẽ, ơ, bảo là, ờ, hỏi ý kiến sếp, hỏi ý kiến manager của mình trước. Sau đó là manager sẽ họ ờ, sẽ mail cho sếp, ờ, sếp của manager. Đó, đó, nó tầng tầng lớp lớp như thế. Ừ.
Ừm, xác luôn. Mình hoàn toàn tại vì đúng rồi đó. Trong những cái trường hợp mà mình phát sinh những cái sai lầm trong công việc ấy, mà cái quy mô nó hơi lớn như vậy thì đúng là mình nên hỏi ý kiến, tham vấn từ đồng nghiệp này. Đó, và đặc biệt là nhờ cái sự giúp đỡ từ sếp. Tại vì dù sao thì mình cũng, thứ nhất là mình còn non nớt về kinh nghiệm, thứ hai là mình cũng là người mới mà. Nên là nói chung là mình cảm thấy là cái quyết định và cái cách xử lý của bạn cực kỳ là hay luôn á. Nói chung đó cũng là những cái tip mà để sau này mình những cái bài học để sau này mình có thể rút được kinh nghiệm hơn, đúng không nào?
Ừm. Đúng. Ừm, đúng rồi. Đấy, thì sau đấy thì ờ, đúng rồi. Ờ, sau
Ừm, nhưng mà Nhưng mà sau đấy á, xi mà cái chuyện này xảy ra rồi ấy, và bạn nhờ cái sự giúp đỡ từ sếp ấy, thì không biết là, ờ, có được giải quyết nhanh chóng không?
Ừm. Không nhanh lắm đâu, tầm phải khoảng nó phải kéo dài khoảng 2 tuần đấy. Đấy. Lỗi nhân viên mới mà lỗi ừ, lỗi nhân viên mới nên là cũng được, gọi là waive, cái phí đấy đi, tức là cancel cái phí đấy đi trong hệ thống. Đấy, để mà nó không bị lỗi nữa. Nhưng mà mình vẫn phải viết bản tường trình nha. Bản tường trình lý do tại sao lại bị thế và cách giải quyết như nào trong tương lai. Và trong tương lai mình có cái phương pháp gì để mà giảm thiểu cái việc đấy đi. Đó, đó là việc, ờ, mình đã chạy Ừm, đúng rồi. Bài học rất là đắt giá. Ừ, qua đấy thì mình cũng cảm thấy là, ừ, mình đã, ờ, trưởng thành hơn nè, cũng có thể là đã rút kinh nghiệm là cẩn thận hơn trong những lần sau. Tại vì làm trong ngành này luôn luôn phải rất là cẩn thận. Không thì tiền, ờ, đi như chơi luôn. Ừm, đúng rồi.
Ồ, lâu quá nha. Ừm. Cũng là một cái bài học đắt giá, đúng không nào? Ờ. Nhưng mà nhưng mà xong Chính xác, mình đồng đồng ý luôn á. Chính xác luôn. Nhưng mà sau cái chuyện này xảy ra ấy, thì không biết là bạn rút ra được, ờ, cái từ cái thất bại của mình ấy, thì bạn rút ra được cái bài học lớn nhất đó là gì?
Ừm. Bài học lớn nhất à? Chắc chắn là việc, ờ, phải cẩn thận hơn rồi, không có gì khác ngoài cẩn thận, cẩn thận. À.
Chính xác. Hay á, mình cũng hoàn toàn đồng ý. Tại vì thực ra á nha, ờ, mình nghe thì cái công việc của bạn nó cũng khá là phức tạp và nguy hiểm. Thế nhưng mà thực ra đối với mình ấy, thì công việc nào khi một khi mà mình đã làm rồi là mình phải cẩn thận. Mình cũng không khác gì bạn mấy đâu. Ờ, thực ra khi mà sinh viên mà mới ra trường ấy, đi làm thì mình người mới mà, đôi khi mình cũng ngơ ngơ không mà. Thế thành ra cũng đôi khi có những lúc á mình cũng phạm rất là nhiều sai lầm trong công việc, nên là nhưng mà cũng nhờ từ đó nha, mà mình có thể có thêm nhiều cái bài học để sau này mình gặp những cái trường hợp tương tự thì mình sẽ không phạm phải cái sai lầm như thế nữa, đúng không nào?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờm. Ừm. Đúng rồi, ừm.
Ừm, nhưng mà bạn
Vậy thì bạn có hả, sao?
À, sao? Bạn bạn cứ hỏi mình đi, mình sẵn sàng chia sẻ á.
Ờ. Thì mình muốn hỏi, ờ, bạn có gặp, ừm, thất bại nào lớn mà trong cuộc đời của bạn không?
Ừm. Thực ra để mà nói thì thất bại của mình á thì nhiều lắm, chứ không phải là một đâu. Ừ. Do, à, tại vì cái tính của mình á là cái tính của mình là mình, một khi mà mình đã muốn làm một cái gì đó là mình sẽ làm liền liền luôn. Chứ mình không có cái kiểu như mình bị mắc làm, mình bị sống vội ấy. Mọi người hay chọc mình là sống vội ấy. Đó, nhưng mà thực ra là để mà nói là mình có một cái thất bại lớn nhất, thì nó là vào một cái khoảng thời gian cách đây khoảng tầm 3 năm. Thì giai đoạn đó công việc của mình cũng khá là tốt. Mình cũng có một cái giai một cái, ơ, khoản k dư khá là nhiều, nên là trong đầu mình lúc đấy mình có một cái lời mời từ một người bạn mở kinh doanh. Ờ, bắt đầu là nghe là thấy hấp dẫn rồi, đúng không?
Nhiều lắm! <laughs> <chuckles> Ừm. Ừ, đúng rồi, rất hấp dẫn luôn.
Thế là cái lúc đấy thì mình cũng thấy ô kê mà, mọi thứ đối với mình rất là màu hồng nha. Tại vì hồi đó giờ là mình cũng thích kinh doanh nữa. Thế rồi mình quyết định rốp rẻng trong vòng 1 đêm, ngày hôm sau mình lên sếp mình xin nghỉ luôn. Và mình quyết đúng vậy. Đêm hôm đó mình suy nghĩ là trời ơi! Mình đã nói là mình sống vội mà, khổ lắm. Nên là đó là một cái bài học cực lớn với mình luôn. Cái giá của mình phải trả đó là sau khi á mà mình quyết định nhanh chóng và mình không có cái sự chuẩn bị kỹ càng thì mình hoàn toàn thất bại.
Ừm. Ừm. Trời, 1 đêm thôi hả? Sao nhanh chóng thế?
Hoàn toàn thất bại, mất hết.
Việc kinh doanh đấy Ừm. Việc con danh đấy của bạn diễn ra như nào?
Mất hết tất cả những cái Ờ, thực ra thì, ờ, mình, ờ, không có kinh nghiệm quản lý, không có kinh nghiệm marketing và cũng không có bất kỳ một kinh nghiệm nào về cái việc là mình, ờ, cân đối dòng tiền ấy. Nên là khi mà mình nghĩ là mình có một cái cục tiền lớn như vậy rồi, thì mình nghĩ là mình có thể cân đối được nhưng thực ra là không phải. Khi mà mình duy trì được khoảng tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì vẫn ô kê, nhưng mà những tháng sau thì mình không còn cái nguồn vốn để mà mình tiếp tục mình chờ đến cái điểm hoàn vốn nữa, bắt đầu là bị lỗ. Dần dần, dần dần thì mình không thể gồng tiếp được tại vì là số tiền của mình đã gần cạn kiệt rồi. Nên là cuối cùng là mình phải vay mượn bạn bè, người thân, rồi sang cuối cùng là mình phải sang nhượng lại cái business đó của mình. Hậu quả để lại là thất nghiệp, một khoản nợ lớn, và mình phải quay lại cái con đường tư bản, cày nai lưng ra để trả nợ. Đó là một cái bài học không thể quên trong cuộc đời mình.
Ừm. Trời! Vậy thì, ờ, qua đấy bạn, ờ, rút ra được bài học gì, kiểu như là, ờ, xem xét mọi việc trước khi, ờ, trước khi bắt tay vào làm một việc gì đấy lớn, đúng không?
Đúng rồi, chính xác á nha. Tại vì như bạn mình nói với bạn á, là mọi người hay chọc mình là sống vội. Và nhưng mà lúc trước thì mình không hề để tâm đến cái điều đó. Nhưng mà qua cái lần cái lần vấp ngã đó của mình á, thì cái bài học mình đã rút ra được là, thực sự luôn, làm gì thì làm, trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó thì phải ngồi suy nghĩ thật là kỹ. Mình phải xem xét, phân tích vấn đề và mình phải hỏi ý kiến, tham vấn từ người thân, bạn bè và những cái người mà xung quanh mình nếu như mà họ đã có kinh nghiệm rồi. Tại vì thực ra là tụi mình cứ nghĩ là tụi mình hay, tụi mình giỏi nhưng thực ra tụi mình không biết gì hết trơn á. Mình chỉ biết những cái mà ở trong cái tầm nhìn mình thôi, đó. Nên là thành thành ra là sau này á, mình gặp bất kỳ một việc gì hay là mình nghĩ đến bất mình quyết định bất kỳ một điều gì mình cũng sẽ đều cân đo đong đếm thật là kỹ, mình mới dám quyết định. Ờ, nhưng mà cũng hay lắm. Nhờ đó mà sau này thì mình sẽ phạm ít sai lầm hơn. Ờ. Bây giờ thì mọi người không còn chọc mình là sống vội nữa. Đó cũng là một cái, a, khá là hay đối với mình.
Đúng thế. 3 năm trước rồi, đúng không? Thế bây giờ đã
Ừm.
ờ, có lại cái số vốn đấy chưa? <laughs>
Thật ra là không dễ để mà có thể là có lại được cái số vốn đó lắm. Tại vì là còn phải, ờ, trả nợ nữa mà. Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi là mình phải nai lưng ra, mình cày cã để mình có thể là hoàn lại được cái số tiền mà mình đã đánh mất đi, cộng thêm một khoản tiền nợ nữa. Thì bây giờ là mình mới đang, gọi là, quay trở lại điểm xuất phát giống như là các bạn sinh viên mới ra trường thôi. Nói chung là mọi thứ thì trộm vía là cũng ổn định được khoảng tầm hơn 1 năm đổ lại đây thôi. Thì nó cũng khá là vui, nhưng mà cũng hơi trầy trật. Nhưng mà không sao, đối với mình thì thất bại sớm, có bài học sớm, còn hơn là để sau 30 tuổi rồi mới thất bại thì lúc đó khá là khó để vực dậy được. Bạn có đồng ý với mình không?
Ừm. Ừm. Ừm. Trời ơi! Ừm. Mình cũng thấy, ơ, đồng ý một phần với cái đấy đấy. Chứ thực ra là mình thấy nhá, sau 30 tuổi mà thất bại thì cũng không sao cả. Quan trọng là mình, ờ, trải nghiệm và mình rút ra bài học quan trọng từ những cái thất bại đó. Đó. Thất bại là mẹ thành
Ừm, hay nha. Ờ, tính ra là nhờ bạn nói thì mình mới có một cái góc nhìn khác á. Tại vì hồi xưa trước giờ thì mình vẫn hay có một cái áp lực về tuổi 30 ấy. Là mình nghĩ là 30 là một cái cột mốc nào đó để mà mình phải đánh dấu cái con đường sự nghiệp và cái cuộc sống của mình á. Nhưng mà nhờ bạn thì mình lại có một cái góc nhìn khác á, cực kỳ hay đó nha.
Mình cảm ơn nhá. Thực ra thế là đúng mà, tại vì, ờ, bây giờ, thực ra mình thấy là không quan trọng về quá về cái phần 30 tuổi làm cái gì. Tại vì mình thấy là thực ra 30 vẫn còn là trẻ á. Đó.
Ừm. Ừm. Đúng rồi.
Quan trọng là trải nghiệm của mình, ừm.
Ừm. Nhưng mà có thắc mắc ấy, thì không biết là bạn cảm thấy là tại sao thì cái việc thất bại nó lại quan trọng trong cái việc giúp cho chúng ta trở nên trưởng thành và phát triển hơn ha?
Ờ. Cái này thì chắc là giống một câu nói, ơ từ s lâu rồi của mọi người hay nói đó là thất bại là mẹ thành công á. Đó, thì bại sẽ ờ, thất bại sẽ đưa ra những cái, ơ, bài học quan trọng cho mình. Ví dụ như mình thì thất bại sẽ, ơ, mang cho đến như là mình biết là phải cẩn thận hơn trong công việc rất là nhiều nè. Tại vì công việc, ờ, bất cứ sai sót gì sẽ đều đều liên quan đến cái, ơ, túi tiền của mình, cái vấn đề rất là quan trọng. <chuckles> Đúng rồi, và còn liên quan đến mọi người xung quanh nữa. Nếu mà mình xảy ra vấn đề gì đấy thì không chỉ mình mà cái người mà phụ trách cái lô hàng đấy, ví dụ như là bên sale này, thì mọi người cũng rất là phải đau đầu về cái vấn đề đấy ấy. Đó, còn bạn, ừm, ừm, bạn thì cũng rút ra được bài học là phải xem xét mọi việc, mọi khía cạnh, mọi vấn đề trước khi bắt tay vào làm một cái việc gì đấy lớn lao. Ờ. Đúng không?
Ừm, đúng rồi. Hay đó! Đúng rồi. Hoàn toàn đồng ý đấy nha. Chính xác luôn đó. Chính xác luôn. Sự luôn ấy là, ờ, mình cũng giống như bạn, hoàn toàn đồng ý với lại những cái ý kiến của bạn hồi nãy giờ luôn á. Tại vì cái sự thất bại của mình, nếu như mà mình không thất bại thì mình nghĩ là ai cũng thế thôi. Mình sẽ luôn luôn có cái tôi cao và nghĩ rằng là mình sẽ không phạm sai lầm. Cho đến khi chúng ta thất bại mới nhìn thấy được là thực ra mình không giỏi đến thế, đúng hông nào?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi.
Ừm, thực sự luôn ấy, tối ngày hôm nay rất là vui luôn ấy, được gặp bạn xong rồi chia sẻ, ừm, với bạn những cái thông tin rất là hữu ích này. Đó, ngoài ra là mình có thể là có thêm những cái góc nhìn rất là hay mà trước giờ mình chưa nhìn ra, nhờ bạn mà mình có thể có thêm góc nhìn. Thực sự rất là vui và cảm ơn bạn vì những cái chia sẻ này tối ngày hôm nay. Hy vọng là mình sẽ có cơ, ờ, trao đổi với bạn thêm nhá. Cảm ơn bạn nhiều nha!
<chuckles> Ờ. Ờ, mình cũng cảm ơn bạn nhá. Ừm. Cảm ơn bạn nhá. Tạm biệt nha.
Ừm, bye bye.
Bye bye.